طيب، خلينا ناخد جملة حيوان دي بمن ب بنطاق أوسع، إن إحنا هنقول لو أنت شُفت يعني كلب شكلُه مفترِس في الشارع آآ، مجروح، آآ، حيوان أكبر حجمًا منه، ممكن حمار أو حصان، آآ، في الشارع مُصاب
أها. امم. اهم.
برضه هتساعدهم؟ والَّا هتتراجع شوية إن أنت ما اتعاملتش مع الأحجام الكبيرة ديَّة؟
آه. لا، لا، لأ، لأ هاقول لك حاجة، يعني مرّه بمناسبة الحصان دي، كان في حصان كده ف يعني في شارع بورسعيد كده في القاهرة وشُفته مرمي جنب كوم زبالة، الظاهر صاحبُه راميه، ويا دوب قادر يعني على الأرض كده وبيرفع راسُه بالعافية، تمام، في جروب بقى أنا عارفُه على الفيسبوك بتاع دكتور كده مشهور بيعالج ال الأحصنة ومهتم بيهم أوي، وكان عامل application كمان للحالة دي، لأن أنت ممكن تصوَّر الحصان وت وتبعتُه لُه وكده، اتواصلت معاه وقُلت له آه قُلت له في الحالة كذا، كذا، كذا والحصان ده، خلاص يعني إن هو قرَّب يموت تقريبًا، قال لي: "طَب تقدر تبعته لي؟" إمم.
اهم. أوه! آه. آه. فعلًا! بس هو الغريبة في الموضوع الغريبة في الموضوع، إن أنت كنت مُنضَّم للجروب دوَّة، وغالبًا كمان كنت شكلك عامل يعني داون لود للapplication دوَّة، وأنت يعني أكيد مش مرتِّب إن أنت هتقابل حُصان مجروح يعني، فكانت غريبة دي أوي، آه، إن يعني أنت كنت مُهتَّم بالموضوع ده أوي.
آه. آه، آه. لا، لا، لأ دي بتبقى موجودة عندي، آه عشان الاستفسارات لأن هو آه، طبعًا لأنه هو بيقدِّم خدمات غير إن هو بيعالج الأحصنة وكده، بيقدم خدمات بيطرية للحيوانات بشكل عام، يعني فكنت باستشيرُه في أي حاجة تقابلني، بس هو تخصُّصه لأ، هو تخصُّصه الأساسي آآ آه، آه.
آه، يعني هو مش ما مش بتاع أحصنة بقى، آه، آه يعني هو مش بتاع أحصنة بس؟ الأساسي أحصنة، لكن ما فيش مشاكل إن هو ياخد معاه بقيّة حيوانات تانية كمان يعني، طَب كمِّل لي، كمِّل لي، آه، اتواصلت بقى معاه؟
بالضبط آه، يعني بيدّي استشارات. آه، فاتواصلت معاه، وقُلت له في الحالة كذا، كذا قال لي: "صوَّرُه لي." وبتاع وكده، صوَّرتُه له، وبعتته له، على الماسنجر وعلى الأبلكيشن، الاتنين، قال لي: "طَب تقدر تبعته لي، يعني ده يعني تشوف حد وتحمِّله في عربية وتبعته لي في المكان الفلاني." قُلت له: "حاضر أوي." رُحت جِبت عربية نُصّ نقل وجِبنا يعني مجموعة من الناس بقى في الشارع كده اللي هم ولاد البلد بقى، البياعين بتوع الخضار دول، دو آه، تمام وواحدة، واحدة بقى قدروا إن هم إيه يزحزحوا الحصان كده، عملنا له زي بتاع خشب كده، يعني زي اللي هي مايلة كده بحيث إن هو الحصان مش قادر يقوم أصلًا عشان نطَّلعُه ال العربية دي بحبل وبتاع، ويعني الناس قعدت تشد فيه، هو مش قادر يقوم. تمام، لغاية لمّا حمّلناه على العربية وبعتناه لُه هناك وهو بقى شير يعني عمل رحلة العلاج بتاعة الحصان دي و وإزاي إن هو ابتدى يعالجه من أول ما وصل و ولغاية لمّا خَفّ وكده، بقى ينشر الحاجة على الفيسبوك كمان عنده، الرحلات ال بتاعة العلاج بتاعة الحصان وكده، كنت مبسوط أوي إن الواحد كان سبب إن هو حصان كان خلاص على مشارف إن هو يموت أو كده، والواحد قدر بحاجة بسيطة، أو مساهمة بسيطة، إن هو ينقلُه بس للمكان اللي هيتعالج فيه، إن هو خلّاه ي يعيش ويبقى أحسن كمان.
آه. شِلتوا كلكم الحصان. آه. آه. امم، ده كان تعبان خالص. إمم. امم.

آه، الموضوع ده بيأثر فيا جدًا يعني، يعني لمّا ألاقي مثلًا قطة يعني عربيّة خبطاها، أو يعني واقعة كده ساعات بتقع يعني من دور أو كده، أو كلب برضه مجروح يعني الموضوع ده بيأثّر فيا جامد، ويعني أنا واخد إن أنا ممكن أعمل إسعافات أوّليّة كمان للقطط أو الكلاب، يعني لو حَسَّيت إن رجله آه، يعني لو حَسَّيت إن رجلُه فيها يعني كسر أو حاجة، باجيب عصايا كده، وأعمل له زي جبيرة، زي اللي ب يعني الدكتور بيعملها لنا أو كده. ولغاية لما آخُده لأقرب عيادة بيطريّة كده، وأخلّي الدكتور يبُص عليه ولو محتاج حاجة باعملها، ويعني باحُطُّه في مكان آمِن أو باخده عندي مثلًا الجنينة أو حاجة، أ لغاية لمّا يبقى كويس وبعد كده باسيبه يعني، لو هو حس
فعلًا! أ أيوه، آه. كويس. لأ، استنّى أنت قُلت لي لا، لأ، استنّى أنا عايز أقاطعك في الحِتّة دي عشان ما تتوهش مِنِّي، أنت بتقول لي إن أنا متعلم إسعافات أولية للحيوانات. ده نتيج يعني أنت رُحت اتعلمت إسعافات أولية للحيوانات، عشان أنت بتحبهم، والّا ده الCareer بتاعك؟
آه. أها. أنا كنت بارب آه، لا لا لأ، كنت باربي عندي فاهم، يعني أنا كنت باحب القطط.
امم. آه، أنت Already كده، كده أنت بتربي حيوانات عندك يعني، آه، عشان كده آه، آه، آه، طب كويس.
آه، آه، كنت باحب القطط كمان كتير، وال والكلاب جيت في فترة كده لمّا كنت في البلد، وعند في الفيلّا عندنا والجنينة وكده، كُنّا حاطّين برضه كلب كنت با يعني باحب إن أنا ألعب معاه و وأعتني بيه يعني، ولمّا كان بيتعب كنت باكلم بقى الدكاترة البيطريّين وكده، كان بيقولوا لي على شوية حاجات أتعامل معاها بيهم، يعني لو حَسّيت إن هو مثلًا مش في الMood، مدروخ، في حاجة، أنا أعمل معاه إيه، كان في بعض ال المُضادّات الحيوية أدّيها له، كان ممكن أدّي له برضه حقنة مُعيّنة كده كانوا بيكتبوها برضه، فاهم، بتحِسّ إن
إمم. آه. كويس. بتعرف تدّي حقن للحيوانات كمان يعني.
أها، أيوه، أن يعني دي علِّمها لي واحد صاحبي كمان، إن إزاي أدّي الحُقنة للحيوان وكده، آآ هي ما بتختلفش كتير يعني عن البني أدم، بالعكس أسهل كمان. <laughs> ىتةاغلف
طب كويس، كويس أوي، هايل. آه، طب براڤو عليك. طيب. <laughs> طب كويس، لأ، بس واضح إن أنت عندك خبرات في تربية الحيوانات، وبتقول إنك مُرَبِّي قطط، وربّيت كلب قبل كده، فواضح إن أنت عندك هواية أو حب تربية الحيوانات في البيت يعني.
أها. آه، آه بصراحة، يعني هي أنا باحب بالذات ال القطط كده، بتدّي جو حلو في البيت، يعني بالذات لو ما أنا باحب دايمًا إيه القطة كده أو القط اللي عندي أعلق في رقبته جرس كده، آآ عشان لما أنده له أحِسّ إن في صوت بييجي، بيجري عليك، لما يكون عايز ياكل وكده.
طب كويس. <chuckles> طب مش بيعمل لكم دوشة ده، مش بيعمل دوشة الجرس ده؟ <laughs>
<laughs> لأ، لأ بس بيبقى حلو، بيبقى بيدّي يعني وهو بالذات لمّا إحنا بننام أو كده، هو بيبطل يتحرك، عارف إن إحنا نايمين مبيتحرّكش خالص بينام معانا، أول ما بنصحى الصبح هو اللي بي يعني كمان لو جِه معاد صحياننا وإحنا ما صحيناش، هو اللي بييجي يصحّيني بقى و ويقرَّب مني وكده يعني.